È sempre più comune, uhm, viaggiare, secondo secondo molti, ehm secondo le esperienze di molti, ehm e ti chiedo di raccontarmi la tua prima volta lontano da casa, se ovviamente c'è stata.
Allora guarda sì, c'è stata. Mhmm, ormai sono passati saranno 5 anni, perché io ero partita in quarta superiore per fare l'anno all'estero e, mhmm, ed è stata la prima vera volta che son stata lontano da casa per veramente 1 anno; cioè di solito, va bene, magari vacanze 2 settimane ma anche 1 anno è un po' diverso. <chuckles>
Mh-mh. Certo. Ma come mai avevi de deciso di di partire per una questione legata alla li alla lingua?
Allora sì sicuramente era per imparare meglio l'inglese perché in Italia la maggior parte dei professori non lo insegnano bene. Almeno nella mia esperienza, ho avuto sempre per professori veramente pietosi. Quindi proprio ehm, era mhmm, esatto, era una mia un mio desiderio imparare bene l'inglese quindi assolutamente quello. E poi ormai uhm, avevo preso la decisione di partire e non volevo assolutamente fare il quarto anno in Italia. Cioè proprio con tutta me stessa.
Che peccato. Ma perché stavi soffrendo, diciamo, in qualche modo
Mhmm s ma perché non avevo voglia di studiare il quarto anno semplicemente.
<chuckles> <chuckles> Avevi già studiato 3 anni perché studiare anche il quarto anno? Avevi bisogno di un anno sabbatico insom
Esatto, esatto. Assolutamente sì. Quindi diciamo che, ehm, avevo mi ero informata, avevo scelto l'agenzia a Milano e con loro avevo deciso di andare in California. Il problema è che io son partita nel pieno COVID, ehm, la California è saltata perché è stata chiusa quindi a me mi han dirottato in Canada, poi dal Canada sono andata a Londra e poi da Londra mi han rid mi hanno ridirottato negli Stati Uniti in Arizona. <chuckles>
Mh. Oh madonna, ma quant'è durato questo dirottamento esattamente?
Ah, guarda in 1 mese mi han cambiato 4 destinazioni. Aspetta cioè non nel senso che ho cambiato 4 stati fisicamente eh; il no, no, no, il piano è cambiato perché io ovviamente avevo prenotato questa esperienza mesi e mesi prima e 1 mese prima di partire, col fatto che c'è stata la chiusura del COVID mi hanno cambiato nel giro di 1 mese 4 stati diversi, ecco in questo senso qui.
Ah. <giggles> <chuckles> Okay. Beh, uhm, chissà che cioè un po' di angoscia non sapere bene dove saresti dovuta andare.
Guarda assolutamente, ma soprattutto il viaggio in sé è stato un trauma. Perché io dovevo fare mi sembra 3 scali. Dovevo fare ehm, Bologna Amsterdam, Amsterdam ehm, Los Angeles e Los Angeles Phoenix. Il problema è che quando io sono arrivata ad Amsterdam e visto che mi aveva tardato il volo a Bologna, mhmm, ho perso la coincidenza per Los Angeles che avevo solo 1 ora di tempo per cambiare e visto che l'agenzia non rispondeva, i miei genitori potevano far poco a distanza, ho dovuto proprio imparare in quel momento a cavarmela da sola in aeroporto. Sono andata alla ricerca in tutto l'aeroporto di un punto informazioni per riuscire a cambiare la coincidenza. Fortunatamente ce l'ho fatta non dopo svariati attimi di panico perché non sapevo come fare.
Ci credo. <chuckles> Vabbè il classico di fare una cosa per la prima volta insomma.
<chuckles> Quindi diciamo Esatto, esatto, assolutamente.
Che ti sembrano tutti tu tutto ti sembra una serie di sfortunati eventi e in realtà poi la la volta successiva dici: "Ah vabbè, ormai lo so, me la cavo", <chuckles> è così già non non sono una serie di sfortunati eventi. <chuckles>
Sì, no. <chuckles> Sì, no, infatti. <chuckles> Infatti son riuscita forzatamente a arrivare a destinazione, è già qualcosa; il ritorno poi da questo famoso viaggio è stato devastante perché dopo un anno, mhmm, facendo un attimo un salto in avanti, ehm, dovevo partire mi sembra da Miami, fare tipo Miami New York, New York Milano, Milano Bologna. Il problema è che a New York, mhmm, non ci han fatto fare un tampone, si son dimenticati di dircelo, quindi ho perso il volo; non ci volevano rimborsare, le nostre valigie erano già imbarcate in altro volo, le hostess non ci volevano far salire sull'aereo, un abbiam piantato un casino della Madonna. La mia amica con me che piangeva disperata cioè. Vabbè siamo riusciti
<clears throat> A poi immagino che il volo costasse tantissimo.
Esatto. Dopo abbiam piantato un gran casino, siam riuscite a farci imbarcare in una coincidenza per Parigi dove siam state in aeroporto, poi, a Parigi, 6 ore per lo scalo cioè guarda, è stato anche lì <chuckles>
E a parte la parte dei trasferimenti veramente tra disastrosa, traumatica. Cioè che ti fa proprio passare la voglia di <chuckles> di viaggiare.
Disastrosa, disastrosa, esatto. Però guarda, dopo questo viaggio sicuramente ho imparato a destreggiarmi in aeroporto, quello sicuramente.
<chuckles> E anche un po' a farsi valere immagino con le persone, insomma, che che ci che che ci lavorano attorno ecco.
Esatto. Esattamente a New York tra l'altro mor molto, molto sgarbate le hostess in aeroporto, veramente, mai vista una roba del genere. Comunque chiusa questa parentesi, il viaggio di per sé, l'esperienza è stata sia bella sia brutta devo dir la verità. Con la famiglia è stato uno sni nel senso: mhmm, avendomela trovata un po' all'ultimo non son riusciti a rispettare proprio tutte le caratteristiche.
Mh. Le tue richieste. Ah, ma perché praticamente tu puoi d deci cioè puoi puoi, diciamo, de decidere più o meno cosa vorresti dove e con chi vorresti trovarti, ecco?
Allora la famiglia non la puoi scegliere, però quel tipo di programma che avevo fatto io che era, mhmm, il grado più alto, comunque quello che pagavi di più alla fine, potevi scegliere lo stato e la scuola. Quindi di conseguenza la città anche dove saresti andata a abitare, e poi mettere giù una serie di caratteristiche che magari volevi, dovevi compilare tipo un form, mhmm, non so: non voglio una famiglia religiosa, voglio rispettare una dieta, mhmm, voglio bambini piccoli, oppure non voglio bambini piccoli o ragazzi della mia età, oppure niente figli. E loro comunque teoricamente con largo anticipo riescono quasi sempre, più o meno, ad accontentare le richieste. Diciamo che a me avendomela trovate in 10 giorni han fatto il possibile ecco.
Okay. Certo, si sono almeno impegnati, tu dici. Ma quali erano le caratteristiche che avevi richiesto?
Allora, mhmm, a dir la verità io ero abbastanza serena, cioè nel senso, per me bastava che non ci fossero bambini piccoli perché io li detesto, ehm, che la famiglia anche se fosse restata religiosa comunque, non mi imponesse nulla di religioso perché io sono atea, quindi assolutamente non volevo essere coinvolta in nessuna attività religiosa, ehm, il fatto di rispettare comunque un'alimentazione sana perché io andavo in sarei andata in palestra anche là. Ehm, diciamo che, mhmm, s nessuna di queste 3 cose è stata rispet
Okay. <chuckles> <chuckles> Ho capito.
<chuckles> Eh, son finita in una famiglia con 4 bambini piccoli, dagli 1 ai 5 anni. E esatto, esatto. Ehm, famiglia mormone, quindi estremamente religiosa ehm, che mangiava schifezze dalla mattina alla sera, quindi ovviamente dovevo anche pagarmi la mia spesa, perché nonostante venissero pagati 800 $ al mese, loro li spendevano per il loro figlio ovviamente, ehm quindi diciamo che
Oh mamma. Vabbè uhm, praticamente una barzelletta cioè, incredibile.
Sì, no, infatti, per la cifra che ho pagato è è una cosa indecente. Diciamo che la cosa positiva è è che ero la prima ragazza che ospitavano in vita loro, quindi non avevano ben chiare le regole del programma e mi lasciavano fare tutto quello che volevo. Cioè non avevo coprifuoco, mi avevan dato la chiave di casa, potevo uscire quando mi pareva, tornare quando mi pareva. Ero sì. Sì, sì. Eran
Ah ottimo, <chuckles> tutta dai, tuta questa parte è andata bene. Libef libertà.
E Esatto è andata abbastanza bene e anche nel fatto di pulizia e igiene non c'è male. <chuckles> I miei amici che erano con me diciamo che gli è capitato molto peggio. Quindi tutto sommato sos son andata abbastanza bene ecco, se così si può dire.
E questa cosa che erano mormoni invece come c cioè, cos'hai notato di differente nella loro quotidianità?
Ah, mhmm, loro sono estremamente devoti religiosi, mhmm, hanno un sacco di regole che non possono fare, soprattutto le donne, le donne devono stare dai molto spesso a casa, badare ai figli. Ehm, poi, vabbè, erano molto giovani, tipo lei aveva 30 anni, lui 33, avevan già 4 figli, cioè, non non si possono usare precauzioni, devi, mhmm, s cioè nel senso, i figli se li hai, li devi tenere.
Quindi a 50 anni potrebbe avere 25 figli?
Sì, ah, io quando son partita era incinta del quinto.
Ullalà! <chuckles> Impegnativo, <chuckles> poverina.
Eh, sì e Esatto, esattamente, mhmm, quindi loro assolutam
E invece da dal dal punto di vista, scusami, ehm, de del dei vestiti, si si vestono in maniera diversa?
Mhmm, no, s mhmm, ovviamente, non portano cose troppo scollate, troppo corte, quello assolutamente no.
Però no non sono come gli Amish che insomma okay.
No, no, no, no, no, non hanno un vestiario di quel genere lì. S hanno vestiti normali, assolutamente, però, ecco, che non sono, se così si può dire, ehm, sensuali o super aderenti assolutamente no, ecco.
Non c'è troppo troppa possibilità di espressione. <chuckles>
No, no, no, molto basici.
Ho capito, ho capito. Ehm, invece senti, uhm, lì, uhm, sei riuscita, cioè immagino avrai fatto molta amicizia, hai conosciuto, ehm, degli autoctoni, dei locali, con cui sei diventata molto amica, che poi, insomma con cui hai mantenuto i rapporti?
<chuckles> Allora, guarda io sono diventata molta amica con delle persone che erano lì, che avevan fatto la mia stessa esperienza, provenienti un po' da tutta Europa e molti anche italiani ed è stata la mia fortuna, perché la gente del posto proprio non gliene fregava niente, nel senso erano anche molti indietro, mhmm, i ragazzi della nostra età, mentalmente. Cioè, sì, finita la scuola, le 3 andavano quasi tutti a lavorare però era casa, chiesa, famiglia e ogni tanto lavoro perché lavorava, mhmm
Che non era proprio il tuo stile di vita, insomma, da quello che mi sembra di capire.
No assolutamente, c no, no, io che in Italia andavo a andavo a ballare 3 volte a settimana, anche il venerdì, nonostante il sabato andassi a scuola, cioè proprio
<chuckles> Molto differente ma, ehm, quindi con queste persone invece con cui ti sei trovata, hai trovato dei posti dove andare insieme a ballare, a divertirvi?
Allora, purtroppo ballare no perché alla fine, mhmm, in America se hai meno di 21 anni non puoi fare niente, però diciamo che con loro abbiamo evaso tutte le regole del programma, cioè tutto quello che non potevam fare, l'abbiam fatto felicemente, ovviamente stando attenti a non farci mai beccare perché lì ti rispediscono subito in Italia, però, mhmm, sì ci siam divertiti molto, abbiam fatto molti viaggi, abbiam girato, siamo andati spesso a mangiar fuori perché ovviamente nelle nostre famiglie mangiavamo malissimo, quindi o cucinavamo noi
Ah, giusto. Ma sono sono curiosa di questa cosa. Cos'è che mangiavano?
Ah, guarda a parte tutto cibo spazzatura, confezioni di ramen, tipo quelle quadrate dove dentro c'è la bustina che metti nel microonde Sì tutta quella tutta quella roba lì, ehm, un po' di messicano, che a me il messicano piace però, cose molto basiche che facevano continuamente perché costavano poco, cibo spazzatura, miscugli indecenti che io guarda non so come facessero a mangiarli, ehm, infatti io mi facevo la spesa per i cavoli miei e cucinavo sempre la mia roba a parte, anche perché loro cenavano alle 4 e mezza, 5 del pomeriggio, io dopo i dopo i primi 2 mesi ho iniziato a cenare dopo la palestra, quindi alle 7 e mezza, 8 proprio.
Liofilizzato? <chuckles> Com'è normale per noi italiani insomma, e e per molte altre persone nel mondo. <chuckles>
Sì esatto, poi dai Ma sì, anche perché con loro, dopo un po' anche loro han capito che non c'erano molti argomenti in comune, mhmm, ri rimane esa
si è stabilito un po' anche di di silenzio, di poca comunicazione.
Sì esatto, anche perché quando ho provato un po' a spiegargli la nostra cultura, quello che facciamo in Italia, erano rimasti mezzi scandalizzati quindi proprio Sì, sì, cioè facevi fatica ad avere dei discorsi costruttivi e sensati con con queste con queste persone qui, quindi alla fine noi c'eravam creati un po' la nostra bolla, ehm, uscivamo sempre tra di noi, abbiam fatto un sacco di cose, anche con dei ragazzi americani più grandi però, dell'università quindi erano un po' più svegli, <chuckles>
Erano allibiti. <chuckles> Beh, è una mentalità diversa chi chi studia immagino, anche se forse, non lo so, l'università americana poi, mhmm, ha un po' di pecche anche da quel punto di vista. Cosa dici?
Mhmm, sì, s poi adesso noi non l'abbiam frequentata, quindi non ti so dire poi internamente come fosse, però sicuramente era più interessante uscire con dei ragazzi universitari che con dei ragazzi dell nostra età, veramente che sembravan dei bambini delle elementari, quindi cioè proprio per noi era una cosa inconcepibile, assolutamente.
Mh-mh. Dovevate farli da babysitter.
Più o meno, ma neanche loro avevano voglia di conoscer conoscers conoscer <chuckles>
<chuckles> Conoscervi, insomma! <chuckles> M ma mamma mia, ma che tristezza, <chuckles> propio un posto dove non trasferirsi mai, meno male che eri circondata di di di persone un po' più, insomma, collabo eh!
Esatto, sì, conoscerci, ecco! <chuckles> No, infatti, guarda, d Europee, guarda, mi han salvato la vita, ti dirò, assolutamente! Esatto, no, non ci andrei non ci andrei mai a vivere negli Stati Uniti assolu dopo questa esperienza, ho deciso che non è il mio stato il mio paese, ma d'andare in vacanza sì, bellissimi posti, ma non da vivere.
Con la voglia di vivere, anche, di di di di fare esperienza! Ho capito. Ma quindi ci ci sei mai ritornata?
No, ehm, ancora no perché quando ero lì ero stata al Grand Canyon, Las Vegas, Miami, avevo fatto già qualche viaggio. Sì, sì, però tornerò.
Hai visto un sacco di cose, ho capito. Va bene, ho capito. Senti, io ti ringrazio tanto per questi racconti molto divertenti, è stata una bella conversazione, <chuckles> ehm, e ti saluto.
<chuckles> Guarda, grazie a te per avermi ascoltato e per le domande pertinenti. È stato sia bello, sia brutto riviverlo. <chuckles> A presto, è stato un piacere.
Lo immagino, anche per me.